Ouais.
Tout simplement.
C'est vrai que m moi j'avais une, heu, une copine quand je l'avais je l'avais rencontrée, c'est bon une ex
Mmh mh. <laughs>
et heu, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit hem: «Est-ce que tu payes, heu, ton tes factures?»
Ah.
Je lui ai dit je lui dis: «Bah bah oui je paye mes factures». Elle me dit: «Non, est-ce que tu payes ton loyer tous les mois? Est-ce que tu payes ton loyer?» je lui dis: «Bah oui, oui, je paye mon loyer oui», <chuckles> elle me dit: «OK mais tu es tu es sûr hein tu as pas de dettes, tu payes bien ton loyer hein?» Je lui dis: «Bah, bah ouais, mais pourquoi tu me poses ces questions?» elle me dit: «Bah parce que mon ex, heu, il payait pas son loyer, il nous a mis dans la merde, heu»
C'est étrange. Hein hein. Mmh mh. Ah.
Donc heu, ouais tu vois heu, c'est pour elle, genre, heu, quelqu'un qui paye son loyer c'était un plus.
Mmh mh. Ah, waouh! Alors que pour moi, ce serait genre une la base quoi.
Mais c'est t non mais c'est la base, je me suis dit, mais tu sais, t c'est c avant heu c enfin je pourrais pas sortir, là t'inviter et cetera si j'avais pas déjà payé mon loyer en en amont.
Mmh mh.

C'est incroyable.
Ouais, heu, pareil, ils ils a- avaient du mal à payer payer le loyer, payer les factures, payer les trucs, heu
Moi moi, j'en j'en connais qui sont comme ça, mais on dirait que c'est une poisse intermina il y en a un, je sais que lui, l'argent, il le gère mal.
Ouais, alors qui ça, c'est ça, ils gèrent mal puisque ils des fois c'est des salaires à 2000 € hein, qu'ils se font, hein mais jamais d'argent, jamais d'argent.
Ah ouais, non. Ouais, n alors même ah ouais, non c'est chaud. Et ils sont dans un m
Ah mais, j'en j'en conn
Genre, ils sont sur Paris ou genre une ville où c'est cher ou pas du tout?
Dans le sud ouais, c'est cher après dans le sud.

C'est net. C'est net!
Tu vois, c'est c'est d elle me dit: «Ah bah ça me rassure parce que voilà mon ex lui, heu, l'argent on savait pas d'où il venait, on savait pas s'il payait, s'il payait pas et à la fin il payait plus et c'est moi qui payais». J'étais là, donc là les les demandes elles sont quand même très basses quoi. Les les critères <laughs> les critères sont trop bas quoi. Si tu payes ton loyer oui, ah c'est b bah tu es tu es au top. Ah d'accord. Wouah! Non, mais c'est incroyable! <chuckles>
Roh là là. Ah ouais non. <laughs> C'est bon, tu es un tu es un bon gars. <laughs> Non mais, tu tu sais, moi j'ai j'ai une amie, tu vois, vu son son parcours avec sa mère, comment elle a été élevée, et cetera, le fait que là maintenant elle ait un appartement en HLM avec son fils et qu'ils aient l'eau chaude, le chauffage, sa mère c'est genre, heu
Mmh mh.
«purée, tu enfin wouah, quoi. Tu t'en sors franchement, tu es» voilà quoi. Et moi je dis à mon père ou à ma mère, heu: «J'ai réussi, j'ai un appartement», ils vont me dire: «On comprend pas. Enfin, c'est c'est le minimum quoi. Qu'est-ce que tu racontes?» tu vois? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais tu as réussi ta vie quoi. Bah oui. <chuckles> Ah mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est fou des fois, mais c'est non mais franchement moi des fois les gens ils me surprennent, avec des réflexions comme ça, je me suis je me dis: «Mais waouh!»
<laughs> C'est clair. <laughs>
Alors que la fille qui avec qui je sortais juste avant elle, elle gagnait cent mille euros genre tous les 4 mois.
Mmh mh. Wouah!
Tu vois, c'était grosse réussite, heu, travail en ligne, tu sais, marketing et tout ça. Travail en ligne plus réussite. Et la fille d'après: «Est-ce que tu payes ton loyer?» je me suis dit: «Ah ouais là on est dans un autre <chuckles> c'est pas les mêmes critères là. Ah c'est pas pareil».
Mmh mh. <laughs> «Tu payes ton loyer? OK, c'est bon, tu gères, tu gères». <laughs> Par contre, toi tu peux faire tout le reste, mais au moins son loyer, il est payé quoi. On a un toit.
<laughs> C'est bon, tu payes tes factures? Ouais, ouais, ouais. Incroyable, quoi ouais, Ah ouais, ouais, non, ah ouais, non. C'était, heu
Roh la vache. C'est triste comment le traumatisme l'a rendue à à ça quoi. C'est triste.
Ah ouais, ouais, non mais c'et c'était vraiment un truc en plus je voyais que c'était vraiment important tu sais des des fois tu es léger un peu quand tu parles et des fois c'est grave, là c'était grave tu vois? Alors ouais c'était: «Moi ça veut parler d'un truc sérieux quoi», c'est: «OK OK non mais je t'assure que je le paye, je t'assure, tu veux des preuves?»
Mmh, mmh. C'était du lourd. <laughs> Tu v tu vas voir les quittances, tout va mieux. <laughs> Oh purée!
Tu veux tu veux des preuves? Tu veux <sniffs> «Avant de s'engager, montre-moi tes quittances s'il te plaît».
Oh la vache! Oh non c'est hardcore. Oh c'est trop hardcore.
<chuckles> Ah c'est c'est un peu étrange.
Moi je demanderai jamais ça parce que je considère que c'est acquis.
Bah vaut mieux, ouais, vaut mieux.
C'est fou! Oh purée. Mais tu as tu sais tu as déjà vu des gens qui eux, s'en sortent jamais? Genre sont constamment, heu et que même s'ils gagnent de l'argent, ils y arrivent pas quoi.
Bah Ouais! Bien sûr, bien sûr. Heu